En ce moment, j'ai j'ai quelque chose qui, hem, qu'il faut que je règle. J'ai besoin d'aide, heu, là-dessus. Hem, je dirige des des équipes, heu, de personnes, heu, sur des emplois peu qualifiés. Heu, la chose, c'est que, hem, j'aimerais pouvoir, heu, comment dire?
Mmh. Ouais. OK.
Le les responsabiliser, hem, pour qu'ils soient justement engagés, heu, que moi, ça m je reste engagé, parce que, des fois, quand je vois que, ben, effectivement, heu, c'est moi qui porte toute la responsabilité, heu heu, c'est compliqué. Heu, alors, c'est mon travail de manager, hein, c'est sûr, heu, c'est sûr. Heu, mais j'aimerais trouver, peut-être, heu, des des des des idées, ou ou parler de de de de ce problème-là, d qui est de comment les responsabiliser? Comment faire en sorte que, heu OK, c'est peut-être qu'un travail alimentaire, mais un moment, il y a il y a un minimum de de de qualité, heu, à délivrer, quoi.
Ouais. OK. Ouais Mmh. Ouais. Ouais, tu as tu as l'impression, toi, justement, qu'ils sont un petit peu, heu, enfin, qui sont pas assez engagés, du coup, en ce moment?
Ben, est-ce que c'est en ce moment? Je pense pas. Je pense que c'est un peu tout le temps. Après il y a des il y a il y a des il y a des variations et puis les équipes, ça bouge et et donc du coup, hem, j'ai jamais vraiment, exactement, heu, tout le temps, la même équipe sur des périodes extrêmement longues. La chose, c'est que, heu heu, quand j'ai un groupe qui est plus engagé et qu'un nouveau arrive, bon, bah, automatiquement, il prend le pli. Tu vois, par exemple?
OK. Ouais. Mmh. OK, ah, oui, je vois. Heu, ouais, je vois donc heu, faudrait que la dynamique globale, peut-être, heu soit peut-être, heu, plus motivante pour eux, quoi?
Oui, alors, il y a des paramètres que je peux pas, heu, sur lesquels je peux pas jouer. Bien sûr que, si demain je pouvais claquer des doigts et heu, doubler leurs salaires, heu, bon, heu, je pense qu'ils seraient, heu, rapidement beaucoup plus engagés et hem, seraient beaucoup plus à l'heure ou ou des choses comme ça. Hem, la chose c'est que ça, c'est hors de mon contrôle. C'est pareil, heu, les les les vacances, les horaires, heu, heu, ce genre de choses qui sont extrêmement importantes pour les gens et qui, heu, pourraient si j'étais mon propre patron par exemple, bah je ferais ce que je ferais ce que je voudrais dans mon entreprise dans enfin dans le cadre légal, mais heu, on pourrait, heu, travailler sur les horaires, on pourrait, heu, heu, trouver des arrangements pour chacun ou ou ou des choses enfin du moment que ça reste à taille humaine, c'est c'est possible, mais là, heu, c'est c'est plus compliqué, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, je vois. Heu, je comprends bien et puis, oui, difficile quand le, mmh, quand c'est un travail, heu, vraiment purement, heu, alimentaire, quoi. Tu as déjà essayé de mettre en place, heu, je sais pas des des challenges, heu, que ça soit, heu, peut-être même en d un petit peu en dehors du cadre pro quoi, mais pour essayer de souder les équipes?
Alors oui, bien sûr, maintenant c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, oui des challenges, mais avec les les moyens qu'on me donne. C'est-à-dire, heu, heu, oui faire gagner une pause en plus, heu, bon c'est bien. Est-ce que ça engage vraiment les gens? Alors oui, il y a de l'engagement parce qu'ils aiment bien des fois récupérer une pause en plus, ou ci ou ça, payée, mais heu, c'est pareil l'entreprise, heu, <chuckles> elle me limite. C'est sûr que si demain je faisais gagner, heu, un 13e mois ou 1 voiture, bon, sans peut-être aller dans des extrêmes comme ça mais heu, c'est sûr que ç ça serait pas ça serait pas la même chose quoi.
Ouais. Mmh. Ouais. Mouais, tu penses que c'est vraiment l'aspect, heu, financier, qui les drive uniquement?
Ben, comme ils ex ils expriment, la plupart, expriment que effectivement c'est plutôt un un emploi alimentaire, heu, oui, oui, forcément, s'ils viennent faire quelque chose qu'ils aiment pas, là, le seul, heu, ben, le s la la seule chose où ça le la seule, heu, la seule locomotive, bah, eh, c'est le financier et c'est compréhensible ou ou alors, heu, travailler moins longtemps, pour avoir le même salaire, oui, du coup, oui, c'est les 2 facteurs sur lequel, heu, c'est plus facile de jouer, ouais.
Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, après je me dis que: «Parfois l'ambiance de travail justement, heu, sur les jobs alimentaires, heu, ça peut ça peut grave jouer et heu et de mettre, heu, soit des petits challenges, heu, soit, heu après avec les moyens du bord, mais heu, bah, essayer de faire de la cohésion, heu, sur le groupe, heu, ça peut peut-être aider à avoir envie pour eux, heu, de venir le matin», quoi.
Bien sûr alors j'ai j'ai j'ai tenté ça. J'ai tenté ça, hem, comment dire, je pense qu'il y a dans le groupe, comme dans tout groupe, il y a des leaders et que eux, s'ils ont décidé qu'en fait ce que je faisais ou ou comment je les challengeais ou heu, que j'essayais de mettre l'ambiance, ils suivent pas, le reste du groupe globalement, il suit pas trop. Ah, c'est-à-dire que, heu, s'ils arrivent, je leur dis: «Allez les gars! On va faire ça aujourd'hui, heu, tiens celui qui me fait tant de choses, il a et on on va voir et tout ça serait bien!» et si eux ils me disent: «Non, non, mais heu, c'est pas c'est pas c'est pas grave», les autres ils vont ils vont pas suivre. Peut-être qu'il faudrait que je m'attaque à ces leaders-là, hein, enfin, m'attaquer, pas dans le sens, heu, punition mais heu heu, les les les comment dire? Les les fédérer, quoi.
Ouais. Ouais. Mmh. OK. Mouais. Oui, bien sûr. Ouais, bah, du coup, dans ce que tu me dis, heu, j'ai l'impression, en effet, que si tu as de quelques têtes alors, je sais pas s'ils sont très nombreux mais, qui tiennent un peu le le mood du groupe entier, heu, peut-être en effet que c'est eux qu'il faut essayer de séduire quoi, quelque part.
Ouais alors après, hem, je dois t'avouer que, heu, j'ai peur d'être prisonnier de ça alors, heu, c'est ça pourrait une solution, je peux je ne peux pas, heu, tout simplement, ne pas regarder ces solutions-là parce que, heu, bah, beh, à un moment faut faut que ça avance, quoi, je je peux pas me permettre de reperdre encore des mois et des mois parce que j'ai des résultats à rendre, <clears throat> la chose, c'est que
Ouais. Mmh. Ouais.
le jour où ils vont comprendre bah, si à un moment, ils comprennent
Ouais.
bon, bah, là, je je suis je suis cuit, hein, c'est-à-dire qu'ils auront la main sur le service.
Ouais. Mmh, je comprends, ouais, ils vont jouer que là-dessus peut-être et du coup, toi, tu vas être, heu, obligé d'en faire plus et plus et plus, quoi, bah, je comprends ce que tu me dis et heu, et tu es tout seul à gérer ça? Tu as pas, hem, quelqu'un au-dessus qui est à l'écoute sur ce type de sujet-là et qui pourrait t'aider?
Mmh. Eh, c'est possible c'est possible, ouais. J'ai des supérieurs. Si, j'ai des supérieurs. Maintenant, heu, c'est pas d'après ce qu'ils m'ont expliqué, c'est pas s trop leur problème. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis payé pour effectuer un travail. Mon travail de manager, c'est de fédérer les équipes et de les emmener. C'est littéralement ce pour quoi on paye un manager. Donc ils disent: «Ben à un moment, faut que tu fasses ton travail. Nous te nous te payons pour faire ça alors, heu, hem, il faut que tu fasses ce que tu peux» dans les limites de des moyens qu'on me donne, certes. Donc ils sont conscients qu'ils peuvent pas me donner demain de faire gagner une voiture toutes les semaines à mes équipes, c'est sûr. Heu mais heu bah, c'est mon c'est mon travail j'ai signé pour.
Mmh. Mouais. Evidemment, non. Mouais mais heu, alors, je j'entends bien, hein. Heu, je me demandais juste si, peut-être, heu heu, ils pouvaient être à à même, heu, peut-être, ouais, faire quelque chose ou t'amener un appui ou même juste des fois, heu, te permettre d'en parler et et de de te libérer, toi, un peu. Parce que si tu es, tout seul, un peu isolé, à gérer ça, ça doit pas être évident, quoi.
Bah, en parler, on en parle, c'est sûr. Maintenant, la chose c'est que dans cette entreprise, il y a quelque chose, c'est la 1re fois que ça m'arrive hem, j'ai pas la main sur le côté disciplinaire.
Ah! OK.
Bah c'est-à-dire que c'est c'est que mes supérieurs qui ont la main sur le côté disciplinaire. Donc du coup, les équipes, le sachant, mmh, ils sont pas ils sont sont sont enfin ils sont intelligents, hein. Ils sont pas ils sont pas idiots. Heu bah, heu, hein, heu, oui, quand mon supérieur arrive et commence à à à monter la voix, heu, bon bah, il y a des choses qui se mettent en place tout de suite. C'est sûr parce qu'ils savent que, bah, <chuckles> même si c'est alimentaire, s'ils sont là alors que c'est de l'alimentaire, c'est qu'ils ont besoin. Hem donc du coup, ben, ils tout de suite ça change la donne et heu bah je perds en crédibilité forcément et quand c'est que moi qui donne les consignes forcément ils eh bah ils font un peu avec quoi. Mais pas pas longtemps.
Ouais. Mmh. Ouais. Moui. Ouais. Bah, oui, je comprends. Ouais j Ouais. Je comprends. Du coup, c'est vraiment pas évident ta position, heu, je comprends que tu sois dans un dans une situation un un petit peu délicate, quoi. C'est que du coup, heu, si tu as pas la sanction disciplinaire, heu, ouais, p pour eux, en fait, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi.
Bah, quand ils sont qu'avec moi, heu, oui, oui forcément. Donc après, oui, je pourrais aller chercher mon supérieur tous les 4 matins. Heu, à un moment, heu, ça va se voir et même si les ils le sa ils le savent hein. Heu, bah, c'est c'est pas possible donc à un moment il faut et puis on me paye pour à un moment tenir l'équipe. Mon supérieur sinon il faut qu'il fasse mon travail en plus du sien quoi.
Oui. Ouais. Et tu en a déjà parlé à ton supérieur justement de ce côté où peut-être qu'il te manque le plan disciplinaire pour avoir, heu, plus de crédibilité?
Oui! Oui, oui bien sûr. Heu, bah, sa réponse, c'est: «Bah, c'est la politique d'entreprise, heu, j'y peux rien de plus donc, heu, faut faire avec».
OK, ouais donc heu, pas de flexibilité sur, heu, peut-être changer les règles, heu, à un moment donné si ça fonctionne pas trop quoi?
Aucune, après il m'a il m'a spécifié, il m'a dit: «Bon, ce que tu fais, c'est que tu notes tout et moi après j'arrive» et donc, oui, quelque part, heu, ne pas me voler dans les plumes, c'est aussi la garantie de se dire, heu: «Bon, bah, ça va pas remonter à la personne qui peut sanctionner». Ben, peut-être qu'il y a un début de solution là, peut-être qu'il faudrait simplement que j'arrive et que j'explique à l'équipe que maintenant je note tout, et puis voilà. Alors, il y aura une baisse de productivité pendant un moment, peut-être si mon supérieur est est d'accord.
Oui. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais c'est ça, heu, faire, heu, peut-être que mettre en place une coopération, heu, qui soit visible auprès des autres, heu, entre ton supérieur et toi, qu'ils aient l'impression que vous êtes un front, heu, uni, heu, ça pourrait peut-être t'aider, heu, à gagner en crédibilité et et avoir un peu plus de voix quoi.
Oui, oui, oui, oui, bien sûr, alors c'est vrai que, mmh, j'aurais aimé, heu, je plus on en parle plus j'y ré j'y réfléchis longtemps, hein. C'est vrai que c'est un côté que je voulais pas trop utiliser mais j'au j'aurais aimé peut-être que c'est de l'ordre du du du rêve. J'aurais aimé arriver à, comme tu me l'as dit, heu, simplement par l'ambiance, par, heu, motiver les gens, par montrer ma compétence, par, heu, créer une bonne ambiance, tout tout tout ça, j'aurais aimé en fait que ça se passe comme ça. Je pense peut-être aujourd'hui, dans l'air du temps, c'est plus possible. Hem, il faut soit avoir, heu, l'appât du gain ou, heu heu, le bâton, heu, c'est je trouve ça triste, heu, personnellement
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh. Mouais.
mais hem, alors ils sont pas tous comme ça, hein, bien sûr. Heureusement. Mais hem, peut-être qu'en fait c'est la seule solution.
Oui, heureusement. Mmh. Bah c'est vrai que ça reste une période, heu, difficile et le monde du travail il change et c'est vrai que sur les boulots, heu, strictement alimentaires, heu, bah c'est un peu plus compliqué de garder l'engagement donc heu, je comprends que pour toi ça soit hyper délicat, et c'est super hein que tu veuilles, heu, essayer par toi-même et cetera mais ouais peut-être que demander, heu heu, de l'aide ou accepter de, mmh, de faire front uni, heu, avec ton supérieur et cetera, heu, peut-être qu'au final ça te faciliterait toi la vie et et que et que voilà tu y penserais un peu moins ou que ça serait un peu plus confort pour toi quoi.
Mmh mh. Après mmh heu, après c'est pas forcément une question de confort pour moi. Hem, j'ai j j'ai, heu, je bien sûr que c'est c'est toujours plus agréable, hein, bien entendu, hein, ça c'est pas le pas le souci mais c'est plutôt le fait de: j'aimerais vraiment atteindre les objectifs je je voudrais vraiment juste en en confiance juste par conscience professionnelle, atteindre mes objectifs, me dire: «Bon OK, heu heu, mine de rien j'arrive à la fois à, heu, mettre de l'ambiance, heu, bon ben c'est c'est possible toujours hein, heu, qu'ils soient dans de bonnes conditions de travail mais quand même on atteigne les les résultats, comme ça en fait il y a il y a moins de pression sur eux, il y a moins de pression sur moi, il y a moins de pression sur tout le monde» et et et ça marche quoi et puis c'est c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier aussi tu vois? Donc heu, peut-être qu'il faut effectivement, la la seule solution c'est que j'aille voir mon supérieur et je lui dise: «Bah maintenant, heu heu, faut l'annoncer aux équipes et hem, être transparent là-dessus et et que je note absolument tout et que du coup», heu, l rien que le fait de noter devienne le bâton en fait.
Mmh. Mouais. Mouais. Mouais. Ouais c'est ça. Mmh, en tout cas ça peut être, heu, peut-être une 1re étape ou heu, po tu peux essayer de voir si si ça fonctionne. Ça ça peut fonctionner et ça peut marcher hein.
Mmh. Bah de toute façon, tu sais, heu, honnêtement, j'ai rien à perdre, donc je je vais suivre je vais suivre ton conseil. Hem, parce que, bah il faut que ça bouge maintenant, heu, parce que le temps que ça se mette en place, heu, attends, il faut peut-être un peu un peu de temps. Heu, je vais essayer, merci infiniment pour bah de m'avoir écouté, pour pour pour ces conseils, heu, si ça marche, bah ça sera une sacrée étape.
Oui. Ouais. Mmh bah écoute avec plaisir et puis, heu, bah curieuse de ton retour, heu, quand tu auras pu voir, heu, les effets de de de ce conseil là.